"Ya, sakın kendini böyle sınırlama." dedi. Sonra onunla bir spor etkinliğine başladık. Beni böyle, şey yapmaya başladı, mesela her gün arıyordu işte; "Hadi bugün de gidiyoruz, bak sakın ekme." hani, böyle sinyaller veriyordu bana. İşte, ç diyordum ki, "ya çalışıyorum yoğun çalışıyorum, projemi yetiştiremedim." falan. "Hayır ya, işte, 1 saatten bir şey olmaz, sonrasında da, hani, bir şeyler içeceğiz, bir şeyler yapacağız, keyfin yerine gelecek." falan diye diye beni böyle, gazlaya gazlaya, bu bu da beni kamçıladı sanıyorum ki.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Belki bir biraz zorla da olsa seni evden çıkardı ve bu motivasyonu, aslında başka birinin motivasyonu, sana bu anlamda yardımcı olup seni bu, işte, bu 3 aylık süreçten çıkardı diyebilir miyiz? Ya denilebilir mi böyle? Hı hı.
Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Evet, tam olarak öyle oldu. Ya, ben o inimden, tabiri caizse, o inden çıktım. Arkadaşımla birlikte sosyalleştim, onun arkadaşlarıyla tanıştım, yemekler yedim, kahveler içtim, spor yaptım, aktif oldum. Ya, ciddi bir, eee, kilo kaybı ve yağ kaybı yaşadım o dönemde ve sonrasında ona dönüp so
Hı hı. Hı hı. Harika. Çok büyük bir şans gibi de geliyor kulağa, yani, böyle bir süreçte böyle bir arkadaş edinmek ve bu arkadaşın kendi sosyal çevresine seni dâhil etmesi, sana yeni kapılar açması, yani, senin için bambaşka bir dünya, aslında açmış. Ve
Hı hı. Evet. Hı hı. Aynen öyle, aynen öyle. Yani, hiç tahmin etmediğim noktada, hayatıma giren bir yabancının hayatıma güzel şekilde dokunması olarak tanımlarım ben hep yani.
Hı hı. Ya, hayatın sürprizlerle dolu olduğunun aslında bir örneği. O şifa, nereden gelecek, belki bilinmiyor, ama mutlaka bir yerden gelebiliyor böyle durumlarda. Ben şeyi merak ediyorum.
Evet, yani, bu Hı hı. Gerçekten, biri bana bunu söyleseydi belki şey derdim, "Hadi ya böyle bir şeyin ihtimali yok," hani, gülüp geçerdim, derdim ki, "Kim kimin hayatına bu kadar dokunuyor bir yerden?" Bir de, hani, daha önceden, böyle çocukluktan falan tanışmışlığımız biri de değil, hayatımın 20'lerinde girmiş, beni iki üç aydır tanıyan birinin, hayatıma bu şekilde do do dokunması beni 360 derece değiştirdi yani, inanılmaz değiştim.
Eee Hı hı. Hı hı. Hı hı. Burada şeyden bahsettin öncesinde, sporun senin hayatında sürekli var olduğu ve düzenli olarak spor yaptın Şimdi bu bu motivasyonun düştüğü süreçte, hani, yataktan da kalkmaktan zorlandığını söylediğin süreçte, spor rutinini devam ettirebildin mi yoksa o da, eee, sekteye uğradı mı?
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Evet. Hayır.